別に子供できたらもう立派な親になれるわけでもなく。
うん。 そこ、そうなんですよ。ほんとに。だからなんか、この題材でまあ1日だけ過去に戻れるとしたらとかって、例えばなんか、その誰もその知らないそのまあ親とか、その祖父母のね、時代とかじゃなくて、まだそれを飛び越えて、なんか例えばそのね、時代の中のこう日本史の中で有名な
はい。 はい。 はい。 はい。 ええええ。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
ね、あの人がいた時ってもに戻りたいっていう人もいると思うんですけど、なんか私はなんか知ってる人さっきおっしゃったみたいに、おばあ様がその女学生のだった時とかってなんかやっぱり、見てみたいですよね、なんかね、自分の知らなかった部分を見てみたいっていうか。うん。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
ええ。はい。 ええええええ。 そうなんです。生まれ育った自分が生まれ育った日本ではあるんですけど、違う日本がそこにはあったと思うんですね。
うーん。そう、そうですね。うん。
はい。なんでそういうのちょっと味わってみたいっていうか。そんなにそ遡らなくていいんですよ。あの江戸時代とか、安土桃山時代とか、はい。
そうですね。 私も私もそうですそうです。うん。私もそうです。そこまで戻ったところで、なんかこう、やっぱなんか、家族ってか、親とか祖父母とかね、そういう知ってる人、その自分の人生の中にいた人とかいてる人の、その昔の、ね、自分のき、自分が見れなかったところを見たいなとは思いますよね。うん。でも、当時のその写真とかってもちろん、白黒じゃないですか。ね。うーん。だからなんかそういう、ね、着物ってか、どんなどんな、せなんか制服みたいな着られれてました？袴みたいな、うん。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
はい。はい。 ええええ。 はい。 ええええ。 はい。はい、そうなんですそうなんです。そういう感じです。 あ、もちろん白黒です。はい。 はい。 ええ。 あ、えっとね。 いや、あのね、上半身
うん。あ、はいはいはい。
あのだから、胸から上ぐらいまでしか映ってなかったんで、あの下はちょっと、わからないんですけど、まあ着物着てましたよね。そんなあの普段着の着物、要するにその高級ななんかこう、ね、染め物とかじゃなくって。ええええええ。
ああ、はいはいはいはい。 うーん。うーん。 あ、ああそうですね。し写真自体が、うーん、まあね、そうですね。
そうなんです。普段着の着物で、まあ、髪型が <sucks teeth> へえ、当時こんな髪型あったんだみたいな。
うんうんうんうん。 どんな髪型だったんですか？
いや、もうちょっと説明するのが難しいんでですけど、そのえっと。
<chuckles> ああ。